อืม ถ้าคิดเร็ว ๆ ตอนนี้ น่าจะเป็นช่วงเมื่อ ส ประมาณ 3 ปีที่แล้วครับ แต่คนเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า มันเพราะอะไร เราคุยกันแค่ประมาณ 6 เดือนเองครับ แล้วความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมเลย คือไม่ชัดเจน ไม่อะไรเหมือนเดิม แต่เราจมอยู่กับความเสียใจแบบ
ค่ะ ค่ะ
น่าจะประมาณเดือนหนึ่งเลยอะ แบบนานมาก ๆ ใช่ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า มันเกิดจาก เพราะอะไร อาจจะเพราะว่า เราทิ้งห่างจาก สัมพันธ์กับคนเนี้ย อีกแบบ กว่ามันจะมีคนเนี้ยมันก็อาจจะแบบหลายปีผ่านมา อะไรแบบเนี้ยครับ พอมีคนเนี้ยที่เรารู้สึกว่า เราจริง อยากจัง อยากจริงจัง อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ดี ๆ แล้วเนี่ย แต่พอเขาไม่เล่นด้วยแล้ว หรือว่าเขาไม่รู้สึกด้วยแบบเราอะ มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับ เออ เรา hurt มาก มัน hurt แบบ ความ ท ความ ความเศร้า ความเจ็บ อันนี้แบบที่ไม่ได้เจอมานาน มันกลับมาอีกแล้ว เราเลยแบบอาจจะยังตั้งตัวไม่ทัน มันก็เลยเสียใจนานมาก ๆ เหมือนกัน ผมเลยคิดว่า อันเนี้ยเป็นความเจ็บที่ โอ้โฮ เราใช้เวลาตัวเองเนี่ย ยาวนานมาก ๆ เป็นแบบว่าถึงขึ้นหลักเดือนแบบนี้ ผมรู้สึกว่า มัน ช่วง 2 สัปดาห์แรกอะครับ เป็นการ ถึงแต่เขาเลย วนเวียน ต่อให้เราออกไปข้างนอกไปทำกิจกรรมอะไรบ้าง พอกลับเข้ามาเหมือนเดิมอีกแล้ว พอเราได้เข้า ใช่ พอได้เข้ามาทำกิจกรรมแบบเดิม หรืออะไรแบบเนี้ย มันก็จะไปคิดถึงเขาว่า เฮ้ย อันเนี้ยเราก็เคยทำร่วมกัน อันเนี้ยเราก็เคยฟังเพลงนี้ด้วยกัน อะไรแบบเนี้ยครับ จะวนอยู่แบบนี้เลย กว่าจะหลุดออกมาได้แบบใช้ เวลานานมาก
โอ๊ย ยาวนะ อา ค่ะ อา เราเศร้าแล้ว อา ค่ะ ค่ะ ยาวนานที่สุด อา ค่ะ ค่ะ ความรู้สึกเดิม ๆ อา ค่ะ ค่ะ